Aaa, önlem almış olsaydık ne yapabilirdik? Ya, internetteki, eee, ayak izimize çok dikkat etmemiz lazım bir kere. Emm, benim önceden mesela telefon numaram bile yazıyordu. Bir şekilde o onlar k eee, ya, ben bir şey yapmadım ama, eee, şeyden kalktılar, o web sitesi belki de artık kullanılmıyor eskisi gibi. Eee, mesela onlara çok dikkat etmek lazım. Bir, eee, ticari, eee, tica e-ticaret sitelerinden alışveriş yaparken, eee, ben mesela bilgilerimi bırakmadan alışveriş yapmaya çalışıyorum. Eee, mail adresimi, eski bir tane mail adresim var mesela, böyle, birçok spam'ın ve böyle gereksiz mail'in olduğu. Hep onu veriyorum. Yani yeni, temiz, o mail adresimi vermemeye çalışıyorum. O da, böyle, dolmasın diye bültenlerle.
Hı hı, hı hı. He he. He he. He, anladım. Hı hı. Hıı. He he, he he. He, anladım. Kaydetmiyorsun kendi bilgilerini. Hıı. He he, he he. Hıı. Hı hı. Daha iyi yapıyorsun aslında. Hem dol hem gereksiz dolabiliyor hem, işte, mail adresinden başka şeylere giriş yapabiliyorlar. Hani, belki oraya bir link yollayacak. Linke bastığın an belki de ne bileyim, belki de bil bilgisayarın kamerası açılacak. Bunları çünkü duyuyoruz böyle şeyleri. Çünkü teknoloji olduktan sonra dediğim gibi aşırı bunları yapmak kolay aslında ve, hani, çünkü bunu yapan da bir insan, yazılımı yapan bir insan ve tersine de bunu hack'leyecek olan da bir insan, istese bunu kırabilir. Dediklerin çok doğru, mesela ben de sanal kart üretiyorum aslında bir şey alırken. Kendi orijinal kartımı kullanmıyorum. Veya, işte, her yere aslında şifrelerim farklıdır, farklı şifre veririm mesela. Kimi de bunu yapıyor, bu hata bence çok büyük bir hata. Hani, her hesaba aynı şifreyi veriyor. Aynı e-mail şifreyi veriyor. Bence bu yanlış çünkü bir tanesine giren, hepsine girebilir bu durumda. Ya, bu tarz ufak ufak önlemler aslında alınabilir, değil mi? Yapılacak çok şey var gibi geliyor düşününce.
Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hıı.